Oo, tama. Mm.
'Di ba? So, 'pag kawing dalawa masaya talaga. <chuckles> Kasi kahit
Oo, wala nang pagdududa. <chuckles>
Oo. Kahit gaano naman natin kamahal ang pamilya natin, iba pa rin talaga eh, <clicks tongue> 'pag yung partner mo di ba?
Oo. Oo, mm, siguro sa ibang pagkakataon natin isasama yung pamilya o kaya sa ibang lugar. Oo. Mm.
Tsaka Oo. 'Di ba 'pag nabigyan ulit tayo ng ano, second chance <chuckles> na mag-travel ulit.
Oo. oo. Hmm, puwede pero ang prayoridad yung partner na makasama. Mm, mm. Sang-ayon ako.
'Di ba? Mm, tama ka diyan. Gaya nga ng sinabi mo kasi, kayo naman yung